Oye, me gustaría saber ¿qué sac qué carar qué sac qué sacrificas o persigues el éxito?
Bueno, en el caso del trabajo, creo que es muy claro, lo que sacrificas es tiempo
Claro. Eso es cierto.
tiempo con tu familia, tiempo con las personas que que quieres, amigos, este, ¿no? Y para ti, sobre todo. <laughs> Siempre está esta situación en la que cuando le dedicas mucho tiempo a tu trabajo, cuando sales, eh, pues, inviertes tiempo con tu pareja, con con tu familia, si tienes hijos, y y ya no queda nada para ti. <laughs> Sí, tal cual, ¿no? Sí sí ese es un hecho. Bueno, y pero también hay, eh, sacrificios que se realizan en otros aspectos, emocionales, este, a nivel personal, sociales, eh, no no necesariamente todo tiene que ser laboral. O o inclusive, pues, eh, dependiendo de tus de tus metas, de tus ambiciones, ¿no? Eh, a veces llega algo completamente que eh, inesperado y hay que reevaluar la situación, también, a ver, igual y cambia tu manera de ver las cosas. Lo digo porque me me está pasando <chuckles> en estos momentos y y estoy reevaluando, de verdad que sí.
Así es. <chuckles> Claro. Así es, sí, eso es cierto. <chuckles> Muy cierto. Claro. Así es. Claro. Okey, <chuckles> claro.